Wah, benar benar benar. Wah, menarik nih, Kak. Nah, ke nah, kalau misalnya Kakak nih, keluar gitu kan, Kak, tadi kan kalau misalnya cuman, eee, pergi bentar kan nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya pergi, yang misalnya, di luar negeri begitu, pernah nggak sih, kayak misalnya sendiri, gitu? Dan
Iya. <chuckles> Sejujurnya nggak pernah ya, kalau sendirian ke luar negeri. Namun, aku pernah sama temen pergi, tapi kita berpisah. Jadinya gini, eee, kita ke suatu mall, eee, yaitu di daerah Singapore, aku kurang inget ya, nama mall-nya itu apa. Tapi di saat dia pengen mencari barang apa, aku mencari barang apa, gitu lho. Jadi kita punya tujuan yang berbeda di da dalam mall itu. Betul, jadi kita tetep punya titik point, di mana nanti kita bertemu ya di lantai sekian, di patokannya tuh di toko ini, gitu ya, kan. Eee, mungkin dalam, eee, waktu 1 jam ke depan atau 2 jam ke depan kita ketemuan di sana ya, gitu lho, kita udah punya janjian. Nah, dari situ deh, akhirnya aku berpisah sama dia sekitar 2 jam dan dia juga berpisah sama aku sekitar 2 jam. Akhirnya kan kita juga punya win-win solution, Kak, dia dapet barang yang dia mau, aku juga bisa melihat dan membeli barang yang aku mau, Kak.
Mhm mhm. Apa tuh, Kak? Oh, gimana tuh, Kak? Mhm mhm. Oh, iya iya iya iya. Agenda sendiri-sendiri, gitu ya, Kak? <chuckles> Mhm. Mhm mhm. Oh, oke. Benar benar benar. Mmm. Ya, benar. Setuju sih, Kak. Dengan gitu juga, eee, tidak mengurangi waktu untuk ada bersama, gitu kan, Kak? Jadi waktunya nggak terbuang sia-sia. Nah, benar juga tuh, Kak. Nah, tapi pernah nggak sih, begini, Kak, kalau misalnya Kakak ada mungkin di daerah lain, atau tadi misalnya ada di negara lain, gitu kan, Kak, dan Kakak sendirian, pernah nggak sih, mungkin, eee, nekat untuk kenalan sama orang lokal atau mungkin kenalan sama orang-orang sekitar, gitu kan, Kak? Kalau tadi kan di gunung tuh, udah pernah tuh. Nah, berarti mungkin ada kejadian lain nggak, Kak, yang paling mungkin kenangan banget, gitu?
Betul. Iya. <chuckles> Oke. Mhm. Oke, jadi keadaannya memang waktu pertama awal-awal ya, di mana aku pergi ke luar negeri itu, rada bingung dengan budaya mereka, bahasa mereka, dan cara mereka hidup, ya kan pastinya Kak. Nah, jadi waktu itu kondisinya tuh aku lagi bingung, kayak, aduh, aku kayaknya salah jalan deh, dan aku pengen ke toko ini, aku puter-puter mall, kok nggak ketemu gitu, ya kan, Kak. Eee, nah, akhirnya aku tanya deh salah satu security atau satpam di mall itu, walaupun aku yakin dia tuh nggak ngerti bahasa apa, Indonesia gitu, nggak bisa ya. Jadi aku ngomong pakai bahasa Inggris. Sayangnya si satpamnya pun juga nggak fasih dalam bahasa Inggris. Jadinya heeh, jadinya aku mencoba buka Google Translate dan aku ketik tuh, dari bahasa mereka. Dan ya udah deh, aku tunjukin ke mereka dan mereka paham, "Oh, eee, nanti, eee, ke situ ke situ ke situ," dengan bahasa mereka, walaupun aku enggak ngerti. Tapi aku udah dapet gambarannya, oh ternyata belok ke kanan, lurus, belok ke kiri, habis itu nanti dia ada di pojok. Mungkin begitu ya, penyampaiannya ya. Tapi dia dengan bahasa mereka dengan, eee, ramah juga, gitu. Akhirnya aku coba ngikutin, ternyata betul. Eee, aku setelah aku juga beberapa kali tanya seperti security dan OB ya, OB itu seperti pembersih di mall tersebut, gitu ya kan, aku tanya-tanya, ternyata akhirnya, eee, cukup membantu informasinya, Kak.
Mhm. Mhm mhm. Oh, iya? Mhm. Ah, iya, ya. Oh, nggak bisa bahasa Inggris juga, gimana tuh, Kak? Mhm mhm. Mhm. Mhm mhm, iya. Mmm, mhm. Mhm.